Grüß dich. Ähm, ich habe mal so 'ne Nachfrage und zwar musst du dir vorstellen, ähm, ich bin seit dem Sommer selbstständig zumindest Vollzeit selbstständig, aber das Ganze mache ich eigentlich schon deutlich länger, also, ich bin deutlich länger schon in dieser Branche drin, sage ich mal. Ich arbeite deutlich länger schon an solchen Projekten, die ich, sage ich mal, verfolge. Ein bisschen mein Problem ist aktuell, dass ich, äh, quasi ich bin zwar Vollzeit da dran und aktiv, aber ich komme nicht so richtig voran. Es ist schon die letzten Jahre, U Umsatz stagniert seit einem Jahr jetzt. Ich, äh, mache nicht mehr also es geht nicht voran, sage ich mal, und es belastet mich aktuell immer so 'n bisschen, weil es passiert kein Mehrumsatz. Ähm, meine Kunden sind zwar zufrieden, aber ich gewinne auch keine neuen Kunden, aktuell seit über 3 Monaten und es geht auch nicht voran. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze lösen kann, weil ich mache alles genauso, wie ich es vorher auch gemacht habe. Vielleicht kannst du mir so 'n bisschen Sorge nehmen oder vielleicht so 'n bisschen, ähm, Hinweise geben, wie ich Kunden besser gewinnen kann, weil aktuell sehe ich halt 'ne schwierige Perspektive in dem, was ich mache, obwohl ich es eigentlich Vollzeit, ähm, langfristig auch machen wollte also, ist 'n bisschen problematisch aktuell.
Mhm. Verstehe. Verstehe. Äh, ja, bist du ja also, ich meine, du bist ja schon mal selbstständig, das ist ja schon mal ähm, da bist du ja schon mal weiter als die meisten Leute, würde ich sagen. Ähm, was machst du denn genau, wenn ich fragen darf? Also, wie sieht denn so 'n Kunde von dir also, was ist denn genau so 'n Kunde von dir?
Also, ich mache manchmal Social-Media-Marketing und Copywriting für Unternehmen aktuell auch so kleine KI-Automatisierungen und da, ähm, kü typischer Kunde, sage ich mal, ist so 'n mittelständisch mittelständisches Unternehmen, dem ich quasi 'n bisschen helfe, einfach Social-Media-präsenter zu werden, vielleicht auch Werbung zu schalten, Mitarbeiter oder neue Kunden zu gewinnen oder auch so zum Beispiel so 'n Telefonagenten aufzusetzen, der quasi Anrufe entgegennimmt, Termine legt für die Kunden. Also all all so was quasi ist so 'n bisschen das, was ich mache für Unternehmen.
Okay. Und was sind so deine Lead-Akquise-Module, sage ich mal, also wo kriegst du deine meisten Kunden her?
Also früher über Cold Calling sehr viel
Mhm.
ähm, aber aktuell k kommt da wenig bei rum vielleicht auch, weil ich zu wenig Zeit investiere. Ich bin aktuell auf Reha quasi, heißt, äh, ich habe wenig Zeit, sage ich mal, die ich da reinstecken kann in das Cold Calling und, ähm, ja, dazu kommen noch so Themen wie, ähm, ja, gelenkte Kaltakquise. Auch da ich habe vielleicht den falschen Opener, ich habe vielleicht falsche, äh, Strategien, sage ich mal, was schon ich mache nicht Sachen, die ich damals gemacht habe. Das ist 'n bisschen die Problematik, weil ich weiß also ich habe alles genauso, wie ich's immer gemacht habe, aber es kommt aktuell nichts mehr bei rum. Ist 'n bisschen irgendwie strange, sage ich mal.
Okay. Ist das Volumen auch gleich? Also, nicht nur die quasi die Module, sondern machst du auch genauso viel wie damals?
Ähm, nicht 100 %, ist 'n bisschen weniger, aber, also, nicht signifikant viel weniger. Also, es ist schon vergleichbar, sage ich mal.
Okay, aber früher würdest du sagen, hat es funktioniert, was du gemacht hast, ne? Hast du gesagt.
Total, ja. Die Strategie lief wirklich gut. Ähm, ich habe richtig viele Kunden auch darüber gewonnen. Also, es war schon echt, äh, sehr funktionell und praktisch, sage ich mal.
Okay. Was glaubst du denn, hat sich in der Zeit geändert? Also, wa warum glaubst du, funktioniert das jetzt nicht mehr? Hast du da schon irgendwie Anhaltspunkte gefunden?
Ne, also, bisher noch nicht. Bisher bin ich noch sehr am Grübeln und überlege, weil wenn ich natürlich wüsste, warum's nicht mehr läuft, würde ich's natürlich auch anders machen diesmal, aber ich habe keine richtigen Ideen aktuell, muss ich ehrlich gestehen. Also, ich weiß nicht, woran es liegen könnte, dass das alles so, ja, schwierig ist.
Mhm. Glaubst du, der Markt könnte sich auch bisschen verändert haben, dass du da dass einfach die Nachfrage so 'n bisschen nach unten gegangen ist?
Ja, wäre möglich, aber, ähm, was was, also wie soll ich darauf reagieren, wenn es so sein sollte? Weil ich will ja eigentlich mein meine Agentur irgendwie weiterführen, auch wenn's grad aktuell schwierig ist. Es läuft ja jetzt nicht komplett komplett schlecht, weißt du?
Ja, ja, also, ich das meine ich auch gar nicht. Ich meine damit eher so, okay weil du hast schon verschiedene Sachen quasi angesprochen. Also, du du hast ja du machst ja Social-Media-Marketing. Irgendwie f a habe ich auch g rausgehört, du verkauf verkaufst auch AI-Agents oder habe ich das falsch rausgehört?
Ja, aber ist mir aktuell noch so mehr so 'n Nebending, sage ich mal. Das ist noch nicht meine Haupt äh, Hauptverkaufs äh, Quelle, sage ich mal.
Okay, also, du ma du verkaufst auf jeden Fall mehr Sachen, oder? Also, das habe ich schon richtig verstanden? Also
Ja klar, weil's einfach praktischer ist, weil die Unternehmen brauchen ja mehrere Sachen und warum soll ich denen nicht mehrere anbieten? So das ist so 'n bisschen meine Devise.
Mhm. Okay, ja, also, solange du damit hinterherkommst, ist ja gar kein Problem. Ähm, aber wenn er wenn halt irgendwas besser laufen würde also, wenn halt irgend 'ne ein einzelner Zweig besser laufen würde k wäre es dann vielleicht auch möglich, sich darauf zu konzentrieren?
Ja, wäre auch, glaube ich, sinnvoll, weil wenn man was hat, was funktioniert, sollte man auch darauf den Fokus legen, weil ich glaube, äh, wenn man nur eine Sache hat, dann ist man so 'n bisschen mehr Experte und unique für den Kunden. Das wäre, glaube ich, 'n sinnvoller Schritt. Aber aktuell ist echt wirklich, also, faschisch Statistiken vielleicht 30, 30, 40 oder so. Also, wirklich ziemlich ausgeglichen von dem, was meine Kunden haben wollen, sage ich mal.
Okay, hast du schon mal Paid Ads probiert oder denkst du, es fun würde überhaupt nicht funktionieren?
Wär, ähm wär 'ne Methode auf jeden Fall und klingt auch sehr spannend, aber ich bin aktuell etwas verschuldet. Das heißt, ich habe aktuell nicht das Budget, um, sage ich mal, äh, ja, in viel Geld in Paid Ads zu investieren.
Okay, also, ist dein Business noch nicht profitabel oder kommst du einfach aus Schulden?
Ich wurde da angezeigt von meinem Lehrer aus der damaligen Schulzeit. Deswegen, ähm, habe ich da, sage ich mal, äh ja Geld, das was ich zurückzahlen muss.
Oh. <chuckles> Also, du musst nicht näher darauf eingehen, wenn du nicht, <chuckles> äh nicht willst, aber
Ich kann da aber gerne kurz, äh, ausführen. Ich habe quasi im Sportunterricht 'ne Scheibe eingeschossen. Die Scheiben sind auf seine Motorhaube gefallen, vom o seinem teuren Mercedes damals. War auch 'n langjähriger Freund eigentlich, mein Klassenlehrer der 5. Klasse. Auf jeden Fall, ähm, hat er mich dann also, hat er mich dann ist halt zur Mercedes-Werkstatt gerannt, hat da 'ne Rechnung vorgelegt von 7.000 €. Ähm, meine Haftpflicht wollte nicht zahlen, weil ich schon 18 war und Einkommen hatte. Meine, ähm, Schulhaftpflicht war, sagt hat gesagt: „War nicht auf dem Schulgelände“, deswegen hat die nicht gezahlt. Jedenfalls ging's dann vor Gericht, weil wir sagen, 7.000 € für so 'n es war wirklich 'n ganz Mini-Schaden. Man hat nicht mal er hat's nicht mal gesehen, was da passiert ist. Auf jeden Fall wollten wir nicht zahlen und, ähm, ja, dann ka wie dann kam's quasi, dass er sich den besten Anwalt geholt hat, den es gab. Ich hatte wenig Geld, also, habe ich mir nicht den teuersten, besten Anwalt leisten dürfen oder können. Und, äh, ja, am Ende hat er dann gewonnen und ich muss ihm jetzt 12.000 € in Summe zahlen. Also, Gerichtskosten plus, ähm, quasi die Kosten für sein Auto quasi.
Okay. Mhm. Mhm. Alter, also, das ist ja <snorts> das brutal. Hat dich das dann auch damals nicht zu mu m äh, motiviert, damit anzufangen mit dem, was du grade machst?
Ne, aber es hat mich motiviert, noch mehr zu machen. Also, ich bin, sage ich mal, seitdem noch motivierter, äh, durchzuziehen und mehr zu schaffen, sage ich mal.
Okay. Ja, also, das tut mir echt leid, ne? Also, <chuckles> das so was, äh, wünscht man echt keinem, dass man da so einen, ja, nicht so entspannten Mercedesfahrer erwischt, aber ja <snorts>
Trifft's, ja.
Ähm, ich meine, du machst ja das Beste draus. also, du du gehst ja, also, würde ich sagen, gut damit um. Du du versuchst, dich irgendwie selbstständig zu machen, versuchst irgendwie Einkommen zu generieren, aber ich kann verstehen, dass dann Paid Ads wahrscheinlich, ja, eher vielleicht nicht die die Möglichkeit sind, da irgendwie, ja, <snorts> am besten an Kunden zu gewon gewi äh, zu kommen, wenn du da nicht irgendwie das Budget dafür hast. Hast du irgendwie bist du irgendwie dran gebunden an irgend 'nen monatlichen Abzahlungsbetrag oder kannst du's irgendwie dir bisschen selber einteilen, wann du's zurückzahlst?
So 'n bisschen kann ich mir selber einteilen, aber ich habe den Anspruch, es schnellstmöglich zu schaffen, weil ich bin auch mental sehr belastet durch die Schulden und daher ist mein Ziel wirklich einfach, es schnellstmöglich loszuwerden, diese Mistschulden, sage ich mal, weil, ähm, ist auch fair. Also, es läuft grad sehr gut und ich wär wirklich um wirklich voll durchzustarten, vor allem vom Kopf her, dass ich, sage ich mal, ähm Ja, einfach am Ende des Tages, äh, wieder vom Kopf her frei bin und dann quasi voll durchstarten.
Ja, also, ja, wie na je nachdem, wie was dir halt besser passt, ne? Ich meine, wenn du aus dem Geld mehr Geld machen kannst, dann ha würde ich dir vielleicht empfehlen, dass du da 'n bisschen vielleicht bisschen auf die Bremse zu treten. Aber wenn du sagst: „Okay, das belastet mich und dann ich will das einfach weg haben“, dann kann ich die natürlich auch kom vollkommen verstehen. Äh, hast du vielleicht mal dran gedacht, irgendwie bei Kollegen zu fragen oder irgendwelche Leute anzuwerben, da vielleicht auf, äh, mäßig äh, Provisionsbasis da vielleicht 'n paar Cold Calls für dich zu übernehmen, dass du da vielleicht so auf die Art und Weise einfach mehr Volumen reinbringst?
Ne, noch nicht bisher. Ähm, ist das denn so 'n Tool, was man oft nutzt? Also, darf man sich so Leute reinholen, die für einen Cold Call machen, weil ich kenne es eigentlich nur so, dass man die fest bezahlt und, äh, dann, sage ich mal, wieder mehr Kosten hat. Und am Ende des Tages weiß ich auch gar nicht, wie die performen. Das heißt, ähm, ich bin noch kein Freund davon. Äh, wie funktioniert das mit den Leuten sich anstellen, sage ich mal?
Na ja, also, du es gibt ja 2 Möglichkeiten. Einmal auf, äh, pro Stunde zu bezahlen einen und halt auch pro Leistung. Also, du kannst halt auch sagen: „Hey, okay, also, du bringst mir quasi die und die Leads rein und ich habe im Durchschnitt die und die quasi Closer Close Rate.“ Die Die Die wirst ja du am Ende haben. Also, weißt du? Und dann hast du dann quasi, ähm, also, wenn du wenn du die hast, die die Rate, dann kannst du sagen: „Okay, sagen wir, du bringst mir 50 Leads rein, die ich dann closen kann. Dann, äh, ha habe ich habe ich zum Beispiel 'ne Lead-Conversion-Rate irgendwie von 10 %“, sage ich mal.
Ne, habe ich auch. Ja, total.
Und dann dann dann guckst du halt: „Okay, also, 10 % und wie viel zahlt mir jeder Kunde davon?“ Sagen wir, 50- 50 Kunden kriegst du rein, davon zu kaufen 10 % dein Produkt. Das heißt, das sind 5 Leute. Und dann von diesen 5 Leuten keine Ahnung, wie viel kostet dein Produkt? Irgendwie 1.000 € oder so?
Na ja, je nachdem schwanke ich halt zwischen 2.000 und 8.000 €.
Ja, das ist schon High-Ticket. Das' ja macht's ja noch bisschen angenehmer dann, würde ich schon fast sagen. Da ja, da kannst du dann einfach sagen: „Okay, also von dem Ertrag, den ich dann am Ende kriege“, also, was weiß ich, von diesen 5, sind sagen wir eben mal 2.000, dann sind wir bei 10.000. Von denen kriegst du von diesen 10.000 kriegst du 15 % quasi dafür, dass du mir die Leads eingebracht hast. Und ja, dann dann würde der der Lead ge äh, der Setter quasi, den du dann für dich eingestellt hast, würde dann nur quasi bezahlt werden, wenn er dann auch eben, äh, die Leistung bringt, die dir dann am Ende auch das Geld bringt. Also, es es würde da halt an dir liegen, dann noch zu closen beziehungsweise wenn du da nicht noch mal extra jemanden haben möchtest. Aber wenn du das hinbekommst und glaubst, das schaffst du, dann wäre das, glaube ich, 'ne Option oder nicht?
Total, ja. Also, an dieses provisionsbasierte Modell habe ich noch gar nicht gedacht bisher, aber es klingt natürlich sehr einleuchtend und auch s nach 'ner sehr entspannten Methode, sage ich mal, deutlich entspannter zumindest. Ähm, wo finde ich denn gute Closer oder wie finde ich denn da wen, der gut Cold Calls machen würde für mich? Weil, ähm, so 'n bisschen habe ich bisher bisher mal bisschen geguckt, aber so richtig habe ich nur, sage ich mal, welche gefunden, die für Festgehalt arbeiten wollen. Wo ist denn da, sage ich mal, die Quelle der guten, äh, sage ich mal, Vertriebler?
Na ja, also das das Problem ist bei bei solchen bei solchen Ge Ge Geschichten ist es immer wahrscheinlich besser, wenn man die dann selber quasi ranführt. Also, wenn du dann 'ne gewisse Expertise hast, würde es natürlich, äh, sehr vereinfach sehr den Prozess sehr vereinfachen, weil erfahrene Setter beziehungsweise erfahrene Closer wollen natürlich auch ein irgendwo ein Festgehalt haben. Ähm, aber wenn du zum Beispiel irgendwelche Kollegen hast, die vielleicht sich irgend 'n irgendwas dazuverdienen wollen, irgend 'n Nebenjob haben, kannst du vielleicht fragen: „Hey, ich habe hier was Cooles am Laufen, äh, ich könnte dir das und das beibringen.” Da hast da lieferst du ja noch mal 'nen gewissen Mehrwert, zum Beispiel, wenn du sagst: „Okay, wenn du das und das sagst, dann kommt das so und so an.“ Wenn du da 'ne gewisse Expertise hast, ist das ja auch schon mal wertvoll für die, und dann ist es vielleicht auch noch mal einfacher, da die, äh, Akquise dann am Ende, äh, ordentlich durchzuziehen, dass du dann wirklich nur auf provisionsbasierte Arbeit da, äh, deine Mitarbeiter einstellst, wenn's halt so der 1. Job für die ist, weißt du?
Ja klar, klingt sehr spannend und ich glaube, da habe ich 'n guten Angriffspunkt jetzt, also, ähm, danke auf jeden Fall, also, das klingt wirklich sehr, sehr spannend und ich wie gesagt, ich glaube, ich habe da jetzt 'n guten Weg gefunden, wie ich zumindest, ähm, äh, ja, mein Einkommen bisschen höher skalieren kann und dann somit ja am Ende des Tages schuldenlos werde und diese Motivations äh, diese Motivationslücke so bisschen schließen kann. Also danke dir wirklich, dass du mir so 'n bisschen, ja, zugehört hast und auch diese Hinweise gegeben hast. Also war wirklich sehr, sehr gut. Danke dir.
Ja, kein Problem. Ich hoffe, du kriegst es auf jeden Fall gut hin und auch, dass du die Schulden auf jeden Fall so schnell wie möglich begleichen kannst.